<laughs> Seru enggak sih, menurut kamu, kayak gitu?
Seru sih, menurut aku seru sih Kak, apalagi, yang diincer kan sebenernya tuh, bukan makanannya sih, tapi lebih ke kebersamaan berkumpulnya, itu loh Kak, biasa yang diincer tuh, sama mungkin, mungkin ada bawa mak mungkin, ya ada lah makanannya, mungkin ya secara anak kos, pasti kayak, eee, waktu itu kayak paling yang ngebungkus-ngebungkus, ada lah pasti Kak, apalagi kalo makanan ada ada Kak ada banget pasti, apalagi kalo misalnya kan kadang kita aja, kayak cuma 3 orang potong aja, kadang makanan gak abis kan apalagi 1 orang bawa 1 Kak, itu tuh pasti banyak banget yang bersisa kan. Nah, biasanya tuh aku kadang bawa balik untuk makan di rumah, gitu loh Kak makan di apartemen maksudnya, atau enggak kayak kasih kan kam ke temen kamar, temen serumah gitu loh, biasanya aku kayak gituk berbagi, kayak gitu kadang juga kayak, eee, kalo misalnya makanannya enak banget ya, menurut aku aku kadang ngambilnya banyak sih Kak, langsung ku habisin di hari itu juga.
Iya iya. Mhm. Ada enggak? Ada? Oke. Mhm. <chuckles> Oke, iya. Iya iya, yak. Mmm. Iya, oh gitu ya <chuckles> dilihat dulu ya, itu makanannya apa gitu.
Iya iya, biasanya kayak gitu aku kayak paling pertama cicip dulu lah dikit, oh enak nih, langsung ambil banyak-banyak aku Kak.
Mmm. Oh gitu, enggak mau enggak mau kehabisan ya. <chuckles>
Enggak mau kehabisan, tapi kayak ada juga kayak makanan yang bikin aku tuh sebenernya ada alergi kan kayak, eee, seafood.
Nah itu dia, kalau, eee, apa sehubungan dengan itu sebenarnya, aku juga pengen tahu nih, apakah kalau pas spot lagi itu itu ada dikasih ini enggak, apa pengumuman atau, dikasih tahu, misalnya, ini ada yang, diet ini, misalnya harus gluten free, terus misalnya harus halal kek, atau tidak boleh mengandung daging apa, atau bagaimana ada enggak sih, aturan kayak gitu?
Ada sema heeh. Heeh, apa tuh Kak? Mhm. Mhm mhm. Heeh heeh. Sebenernya enggak ada sih Kak, paling biasanya itu yang yang pertama pasti halal dulu sih Kak, harus Kak, karena kan, ya ses eee, muslim kan enggak boleh ya, makan itu ya, apa namanya, yang kayak ada mengandung babinya atau alkoholnya gitu kan, terus kalo misalnya untuk yang gluten free itu biasanya juga, orang yang vegan itu Kak, yang bawa sendiri makanannya, jadi dia bisa makan sendiri kan. Terus juga, paling kalo yang tadi tuh yang alergi karena kan aku ada alergi sama seafood kan Kak, maksudnya kayak, seluruh seafood tuh, udang segala macem tuh, aku enggak bisa kan. Paling aku tanya dulu, "Ini makanannya ada yang seafood enggak" di hari-H gitu loh maksudnya kayak ada udang gini enggak gitu loh. Padahal, aku biasanya tanya dulu sih Kak, tanya karena kalo misalnya aku enggak tanya, biasanya nanti, eee, siapa tau itu ada ada seafood-nya kan aku enggak bisa makan kan. Jadi, kayak aku pasti tanya dulu, ya tapi untuk secara aturan, atau untuk, eee, kayak ditanya dulu makanan enggak boleh ini, enggak boleh itu, enggak ada sih Kak, tapi yang paling penting itu halal. Enggak boleh dalam makanan babinya gitu-gitu biasanya.
Mmm. Mhm. Iya iya. Oh, oke. Gitu ya. Ah hah. Nah itu dia mhm, gimana? Iya iya iya. Hmm, iya iya. Mhm. Oke.

Jadi gimana tuh ceritanya, kok bisa kamu ikutan acara potluck, gitu? Ada yang ngajakin atau kamu malah yang inisiatif ikutan?
Mhm. Aku tuh sebenernya awalnya itu, eee, di kantor sih, Kak, biasa potluck gitu, jadi kayak satu tim, eee, biasanya ada ngajak, misalnya, eee, entah ada orang yang ulang tahunkah, ada yang mau resign-kah, biasanya buat potluck, gitu Kak, tapi aku tuh awalnya enggak tau kan, Kak, potluck, itu apa?
Mmm, hmm. Oh, oke. Mhm mhm. Oh, gitu ya. Se aneh gitu kata-katanya potluck gitu ya. Oke, terus terus.
Iya. Iya. Aku tuh ja apa potluck apaan, pot itu kan kayak tempat makan yang pot, hot pot gitu, luck itu kan kayak keberuntungan kan aku mikirnya kayak, ah, keberuntungan makan tuh apa sih ini kayak gitu loh awal-awal. Kayak awal-awal aku tuh enggak paham, iya terus abis itu aku nanyalah ke temen aku, kayak, "Emang apa sih nama potluck itu apaan sih?" aku bilang gitu, Kak, "Emang kita bawa ini bawa pot keberuntungan, gitu loh, hotpot keberuntungan?" aku bilang gitu.
<laughs> Oke. Heeh. Terus nanya dirimu? Mhm. <laughs> Oke. <laughs> Terus terus. Terus dijawab apa tuh?
Kayak gitu Kak, saking polosnya aku enggak tau banget, Kak, kayak, "kagak," kata dia, "Ini nih kayak nama kayak misalnya kita mau buat acara nih kumpul-kumpul gitu terus kayak orang-orang tuh buat makanan sendiri itu namanya potluck," kata dia kan. "Oh, gitu," aku baru sadar, akhirnya potluck pertama aku itu ialah di kantor aku, di apa namanya, <tsk> waktu itu kantor aku yang lama, Kak, kayak ada yang resign waktu itu kan ya udah jadi potluck. Jadi kayak ya kita bawa makananlah semuanya kan, kayak ada yang bawa ada yang rumahnya masak kayak dia buat batagor deh kalo enggak salah waktu itu. Habis itu kayak yang lain-lain tuh ada yang bawa kopi, ada yang bawa minuman, ada yang bawa buah, ada yang bawa gorengan, ada yang bawa kerupuk, ada yang cuma bawa iya, tapi ada juga yang cuma bawa badannya doang. <laughs>
Ah hah. Mhm. <laughs> Oke. <laughs> Mmm. Iya. Ya ya. Oke. Enak tuh. Mmm. Dibagi-bagi gitu ya? <laughs> Jadi tinggal luck-nya belakang ya. <laughs>
Tinggal luck-nya pot-nya enggak gitu loh, Kak, sedangkan yang lain bawa pot sama luck yang itu cuma luck-nya doang.
Oke. Heeh heeh. Terus terus.
Kayak gitu.

Aku waktu itu beli, sih, Kak, kayak waktu itu, kan, pada aku sebenernya, tuh, setiap ada potluck waktu aku pasti bingung Kak mau bawa apa. Karena, menurut aku kayak, kalau misalnya aku bawa makanan yang aku suka, belum tentu kebanyakan orang suka, kan, Kak. Siapa tau nanti kayak orang-orang di sana, misalnya, nih, ada 15 orang, aku sendiri, nih, bawa makanan, kan, kita, tuh, biasanya, bawa makanan, tuh, udah ditentuin Kak. Bawa makanannya, tuh, misalnya nah, dulu aku tuh di Malaysia kan kerja kan, kantor aku di Malaysia waktu itu. Jadi kayak udah ditentuin, nih, potluck bawa makanannya harganya di bawah RM30 ya, misalnya gitu.
Mhm. Iya. Heeh. Iya iya. Mhm mhm. Oke. ora harganya, waktu di Malaysia harganya, iya, oke
Nah. Harganya harganya. Nggak boleh lebih, nggak boleh kurang. Pok eh, nggak nggak boleh lebih, tapi boleh kurang gitu loh Kak. Pokoknya nggak boleh lebih dari RM30, gitulah intinya. Terus aku tuh, selalu bingung Kak, aduh bawain apa ya, gitu loh Kak, kayak selalu aku tuh pasti bingung terus kalo misalnya ada acara-acara potluck gitu. Yaudah, jadi ujung-ujungnya aku kadang, mah potluck pertama aku, aku bawa donat, donat Krispy Kreme yang gula itu loh, donat-donat gulanya itu. Karena itu yang paling yang paling apa, ya, yang paling mudah, yang paling bisa dipesen langsung, dateng, kaya gitu loh Kak.
Heeh. <chuckles> Oke terus. Iya iya iya. Mhm. Oh iya iya, heeh. Heeh. Oke. Terus? Reaksinya?
Kayak, ya udah itu. Nah, karena juga aku tuh kan, sebenernya takut kalo misalnya bawa makanan orang meh makanan orang, tuh, nggak suka, takutnya aku kesinggung sendiri, gitu loh Kak. Takut berkecil hati, kita pasti ada rasa kayak
Heeh. Oh, iya, heeh. Jadi waktu bawa makanan, ngeliatin nggak? "Orang itu ambil makananku nggak, ya?" gitu?
Ngeliatin, sumpah aku ngeliatin Kak pertama kali itu. <laughs> Ya, aku mikir, "Aduh diambil orang nggak, ya?" Iya, aku, tuh, gitu Kak. Aku, tuh, selalu mikir, "Aduh diambil orang nggak, ya, makanan ini, makanan itu." Gitu loh Kak, pasti aku selalu mikir kayak gitu.
Oh, iya iya. <laughs> "Laku nggak makananku?" gitu? <chuckles> Mmm. Mmm. Nah yang donat tadi, berhasil nggak?
Mhm. Donat tadi berhasil Kak, karena Krispy Kreme, siapa, sih, yang nggak suka Krispy Kreme. Sebelum dia diboikot sekarang, kan, tapi kayak semua orang pasti makan Kak, kayak gitu, loh. Jadi kayak habis-habis aja, aku kayak "Oh, abis, nih, alhamdulillah," kayak gitu loh.
<laughs> <laughs> Mmm. Lega, ya? Berhasil, gitu. <chuckles>
Lega kalo makanan abis, lega banget Kak, kalo makanan kita, tuh, abis dibawa dimakan orang.
Mmm, mhm. Biasanya ditentuin nggak, sih, temanya? Atau cuma harganya aja? Misalnya makanan dari mana gitu atau ditentuin misalnya dirimu bawa makanan penutup, ada yang bawa snack-nya, makanan ringan atau bawa makanan utama ditentuin nggak kayak gitu?
Mhm mhm. Mhm mhm. Heeh. Biasanya, tuh, kita kayak dibuat apa Excel gitu Kak, misalnya, nih, kita udah list duluan, tapi kalau udah harganya, tuh, udah ditentuin nggak boleh lebih dari RM30 biasanya.
List, gitu daftar. Heeh. Mmm, mhm.